ممتاز، حلو يعني خلّينا نقول الأكل الصحّي عامةً أو مكونات الأكل الصحّي بالنسبة لِك، واشتراك الgym دوُل بالنسبة لِك، دوُل ال الحاجات اللي لو ما ما عملتيهاش كل شهر، أو ما، ما دفعتيش فيها و وخلّينا نقول حافظتِ عليها، هتحسّي إن في شيء ناقص عامةً في حياتِك، صح؟
بالضبط، باحس إن أنا في حاجة ناقصاني، وحاجة مضايقاني نفسيًا كده.
مفهوم، طيب قولي لي كده تقريبًا الفواتير اللي هي الحاجات اللي أنتِ قُلتِ إنِّك بتدفعيها واقساط الcredit card زائد اشتراك الgym ومكوّنات الأكل الصحّي، دوُل تقريبًا بيشكِّلوا كام في المِيّة من مرتبِّك كل شهر؟
بُصّ تقريبًا آآ، هو أنا مرتبي مش ثابت مرتبي بيعتمد على العمولة على العمولة أكتر، بس تقريبًا الاشتراكات الgym والفواتير والكلام ده كلّه، آآ، يعني م إمم، إمم، إمم، إمم حوالي في الشهر كُلّ شهر لازم حوالي 6000 لإنه في قسط لوحدُه أصلًا 3000 يعني قسط في الcredit 3000 ففي 3000 بقى للاشتراكات وال والفواتير والنت والموبايل والكلام ده.
أوكي. مفهوم. ومكونات الأكل وال واشتراك الgym؟
ب كلّه، كلّه على بعضُه كده.
حلو يعني ده كلّه شامل السِتّ في ال6000 تمام، وأنتِ مرتبِّك تقريبًا بيتراوح من كام لكام؟
يعني كلّه على بعضه حوالي 6 آه، آه، آه هو الجزء الأكبر بيبقى الموضوع الcredit. آآ، اللي بيطلع لي مثلًا في الشهر أوقات بيقل عن ال6 وأوقات بيدخل في 8 يعني بيت بيتبقى لي حاجات هبلة أوي، أو أوقات أصلًا ما بيتبقّاش حاجة وبيبقى أقل كمان من 6 فباضطّر أأجل حاجة منهم للشهر اللي بعدُه.